なんか、あんまり予定を入れたくないなっていうのもあったんですよね。ちょっと自分の今やっていることに集中したいなっていうのがあって。
うん。 うんうんうん、ま、時と場合によりますよね、そういう付き合いっていう。
そうなんですよね。だからちょっと、まあ、どうかなって最近ちょっとにな2、3回断って
ええ。 はい。 ああ。
あ、なんか最近どうしたのみたいな感じで、そのコミュニティーの方からも
はい。
まあ、言われることもあったりとかして、いや最近ちょっと仕事には集中したいんで、みたいなことは言っているんですけど。
うーん。 はい。
なんか今回また誘われてて、どうしようかなと思ってて。
おお。 <chuckles> なるほどですね。あの、すごい、ま、あの、ま、誰が聞いても羨ましいような集まりだとは思うんですけど、ちょっとその客観的に見た時にその行かれることのメリットとかって、なんか、具体的にどんなものがあったりするんですかね。
はい。 はい。 あ、やっぱりいろんな人に会えて、いろんな人とお話ができた。やっぱり経済界の方とか、政治系の方とかも、やっぱり知識量が半端になくすごいんで。うん。ただ私もやっぱりそれだけ、結構政治のこととかを勉強してたんで、あの話し合ってるんですけど、すごい話突っ込んだ話で行けてたんですけど、ちょっと最近そういう政治系の話題をあの掘らなくなったんですよ。なんか掘っても掘っても時間が足りないから。
はい。 ああ。 ええええ。 ああ、そうですよね。はい。 はい。 ああ。 うんうんうん、はい。 へえ。 <giggles> はいはい。
ちょっと自分の、もうちょっと本当の自分の身の回りっていうか、自分がやってること。
ええ。 うん、目の前のね、なんか関わりのあることを、まずしっかりやっていきたいみたいな、はい。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
ええええ。
私自分でやってるから、自分がやったものがそのまま自分のに返ってくるような、すこう人生だから。やっぱりちょっとその政治のことをまあ、だいたい知っといてどこに投票するかぐらいはね、その分かっといていいと思うんですけど、あんまりちょっと掘りすぎても、いろいろいろいろもう時間がいくらあっても足らないんで。
はい。 ええええ。 はい。 ええええ。 うん。 うんうん。うんうんうんうん。
ちょっと距離を置きたくなったんですよね。そういう、その政治系の話題から。
ああ、あああ。はあはあはあはあ、ま、少し、あの、すごいいい勉強にもなるし、集まりでもあるけれど、ちょっとその、今の自分の求めているものとは距離がある話が、ま、ちょっと多いなみたいなとこなんですかね。